Anladım, yani aslında senin için bir samimiyet göstergesi ve o samimiyetin aslında bir sınırı da var. Onları kullanabilmen için o insanın o samimiyet eşiğini seninle aşabilmiş olması gerekiyor. Süper, o zaman kendini de aslında herkese karşı böyle açmıyorsun; o eğlenceli, güzel, ııı, komik tarafını herkese göstermiyorsun. Emm, az önce kuşak farkından bahsettin. Hani, büyüklerin daha çok kelime odaklı olduğundan bahsetmiştin. Emm, bu arada farklı kuşaklarda platformlar arasında çok büyük farklar var mı sence? Yani orada bu farklılıkları görebiliyor musun? Örnek veriyorum, sosyal medyada yazarken daha az mı kullanıyorsun emojileri ya da sadece, hani, mesela, ııı, bir emojiyle dahi tepki verdiğin oluyor mu? Emm, bir de, yani, bu sosyal medyada Hah! E <chuckles> o gerisini daha sonra soracağım. Tamam, buyur.
Hı hı. Aynen. Ih. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya, ben Ş dı şöyle Evet, evet, eee, anneme alıştırdımö işte, özellikle hareketli resim. Iıı, tabii annem, ııı, beceremiyor bir türlü, hani, mesela WhatsApp mesajlarında, işte, onu, böyle, fotoğraf hâline getiriyor, ııı, ekran görüntüsünü alıyor, işte, fotoğraf olarak atıyor. Ama şimdi hareketli resim olduğu için, ııı, şey, bir anlamı kalmıyor, bir ifade olmuyor, o hareket oluşmuyor. Iıı, annemle, yani, böyle, bir iletişim problemi oluşabiliyor bakıldığında, o yüzden, işte, ya internetten bulduğu videoları falan atıyor bana. İşte, böyle, ııı, Facebook'tan gördüğü videolar olabilir ya da, işte, ııı, Instagram'dan gördüyse ya da, işte, TikTok da kullanmaya başladı. <chuckles> Evet, işte, oradan gördükleri videoları, böyle, direkt atmaya başlıyor, işte, paylaş, ııı, modunu da öğrettim. Iıı, oradan bakıyor ama, işte, hareketli resimle biraz, ııı, problemi var annemin. Ama onu da bugün, aynen, zamanla aşacaktır diye düşünüyorum.
<chuckles> <chuckles> Evet, kesinlikle. Hımm, epey ilgiliyiz. Süper. <chuckles> Zamanla belki de onu. İii, aslında ne kadar tatlı bir iletişiminizin olduğunu da burası gösteriyor. Ve az hani, büyüklerin, ııı, sosyal medya kullanırken de teknolojiyle yaptığı hatalar aslında biz büyürken, onlar bizi büyütürken yaptıklarımızın yanında acaba ne kadar komik kalıyor? Bazen onlara, eee, kötü hissettirebiliyor çünkü böyle düşündüğümüz şeyler. Eee, ama yine de iyi ki varlar. Emm, çok teşekkür ediyorum paylaştığın her şey için. Benimle böyle emojilerle dolu bir sohbet, ııı, yaptığın için. Sanırım o samimiyete artık eriştik sonunda, böyle, bir, eee, XD'yle bitirebilir miyiz? <chuckles>
Evet. Evet. Çok doğru. Evet. Kesinlikle. Ben teşekkür ederim. Evet, XD ile güzel yüzle böyle bitire bitirelim. Benim için de çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkürler. Umarım tekrardan görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.
<chuckles> Hoşça kal.